あんまり、そうですね、人前で発表が
うーん。あ、ちょっと、それがちょっと、うん。うん、なんだほど、ん。
うーん、するっていうのには躊躇するから、YouTube の方がいいかもしんないかな？
はい。の方が、あの、YouTube でコメントして、しくださる方って、よっぽど大きなチャンネルに対してのアンチじゃない限りは、も、聞いてくれただけで、もうそれは支持じゃないですか。うん。うん。なので、すごいなんか変な批評とか来ること滅多にないと思うので、うん。
うんうん。 そうですね。 そうですね。あ、それに動画撮ってれば、なんか、ちょっと他の、ま、バイオリン友達もう辞めちゃったから、あんまり居ないんですけども、スクールに通ってた頃のバイオリン友達に聞いてもらって、どう思うとか感想聞けますしね。
はい。 はい。はい。 はい。 ほうですよね。簡単にそのリンクを送るだけで、その演奏を聞いてもらえますもんね。
うーん。 うーん。 それ、いいかもしんないな。なんか、こう、今までは、こう、いあの、ええと、自分で、こう、新しい曲を弾くだけで割と満足してたんですけれども、うん、進歩がないのはやっぱり嫌なので、うーん。
うん。 はい。 うん。 うんうん、はい。 うーん。 ま、そういった外からの評価を得る手段として、一つでもこの YouTube 動画みたいなのを、ちょっと取り入れてみるっていうのも、ちょっといいかもしれませんよね。
そうですね。もうちょっと私が、あの、こう、強ければ、もう、どどんどん自分で、こ、課題を見つけて進歩してくんですよ。こやって、今ん段階だと、な何が良くないのかも分からないし、なんで覚えてられないのかも分かんないし、みたいな感じなので、あの、昔した曲をはい。だからちょっと、そうですね、YouTube ちょっと考慮してみたいかなと思います。いや、いいアドバイスありがとうございました。
はい。 うんうんうん。 うん、1人でやるとやっぱり行き詰まる時もありますよね。うーん。 はい。はい。 はい。 あ、いえいえ、こんなことでしたらまたいつでも聞いてください。